Allora, ehm, guarda sì, c'è stato un viaggio in particolare che, ehm, era partito come un viaggio ed è fini un viaggio diciamo culturale, quindi con visita, ehm, dei luoghi più attrattivi, ehm, del dei luoghi turistici ed è finito in tutt'altre cose. <sucks teeth> Allora, ehm i mi ri
Mhmm. Ma in bene o in meglio? Ho paura di come <giggles> possa proseguire questo racconto.
No, i in meglio in me no, no, in meglio, in meglio. Ehm, <giggles> pr
Ah, okay. Do dove qual era la destinazione? Dove ti trovavi?
Allora, ehm, quando siamo andati a Dubai con i miei amici, cioè in realtà abbiamo fatto Abu Dhabi e poi siamo andati a Dubai. <sucks teeth> Allora, diciamo che, appunto, ehm, noi, non sapendo, non essendo mai andati a Dubai, ci i aspettavamo un posto, ehm, in cui, diciamo, anda classico viaggio in cui vai a vedere le cose più importanti, ehm, i luoghi turistici, queste cose qui. Invece, arrivati ad, ehm
Mh. Okay. Okay, ma, ehm, quali erano le vostre aspettative? Spero non legate a luoghi storici perché comunque e radicale, okay.
No, no, assolutamente. Per <chuckles> no, no, assolutamente. Però magari, ecco, ehm, come in ogni posto che, ehm, siamo andati a visitare, insomma, ci aspettavamo che ci fossero più attrattive.
Ah, ah! E invece?
E <chuckles> invece, quando siamo arrivati ad Abu Dhabi, ehm, il le prime le le prime sere, cioè praticamente Abu Dhabi ha veramente 2 cose in croce da andare a visitare. E e quindi
Mh. Quali sarebbero queste 2 cros 2 cose in croce?
<chuckles> Allora, ehm, una è la moschea, non mi ricordo adesso i nomi perché, ehm, sono non mi ricordo.
Vabbè la la moschea principale che mi sembra comunque un luogo di culto è molto interessante, no, per chi arriva da una cultura diversa.
Sì, che è bellissima. Quella quella è quella è sì quella è Sì, assolutamente. Quella è stata la è stata veramente bellissima perché, cioè è totalmente bianca e quindi la prima cosa che ti ti ti ti ti risalta all'occhio è questo bianco splendente. Poi, ovviamente per noi ragazze era d'obbligo indossare l'abito proprio tradizionale arabo che coprisse capelli e tutto il corpo. Quindi nel piano di sotto di di questa moschea c'era un negozio che vendeva proprio abiti tipici, ehm, arabi e quindi quella era stata bellissima e poi c'era anche un museo che è carino ma, mhmm, non bellissimo secondo il mio punto di vista.
Colpisce. Okay. Un museo, ehm, di cosa?